Senti, mi piacerebbe sapere se tu hai mai creato dei fumetti, delle storie o comunque ti sei inventato dei personaggi da piccolo.
Sì, allora io da piccolo, ehm, facevo dei dei fumetti o almeno ci ci provavo. <chuckles> Perché avevo una specie di ossessione per i fogli bianchi e quando li li li vedevo dovevo in qualche modo, uhm, o pasticciarli da piccolissimo, o cominciare a disegnare qualcosa, poi poi crescendo, ehm, non disegnavo tanto per disegnare, a me piaceva proprio creare qualcosa su quel foglio che fosse, ehm, parte di un di un di un mondo in qualche modo, no, che potevo avere in testa. Quindi se facevo una casa, se facevo un personaggio, ehm, già pensavo a che cosa gli doveva succedere, no, ehm
Uhm. Per caso sei, mhmm, sei mancino?
<smacks lips> Non sono mancino, no, quindi per quanto riguarda sì, sì è vero p mhmm, proprio una cosa legata, diciamo cerebralmente a un certo tipo di attitudine al al disegnare, al creare, a a immaginare, però no, ehm, dagli
Ah, d'accordo, te lo chiedo perché è risaputo. <chuckles> Vabbè sei come si dice le fam la famosa eccezione che conferma la regola. Comunque insomma, mi raccontavi che è proprio una cosa che facevi istintivamente fin da bambino, ho capito bene?
Esatto. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, inizialmente avevo proprio una sorta di mio supereroe, no, di quartiere. Ehm, mi ricordo, si chiamava Fulmine, che era praticamente, ehm, <chuckles> era una specie di mix tra Flash e e Paperinik; mhmm, però con un casco da motociclista, no, e un mantello tutto fatto male, perché non sapevo disegnare le pieghe del tessuto, quindi puoi immaginare quanto quanto poteva essere raffazzonato. Esatto, esatto. E la prima volta l'ho disegnato, vabbè, un con un braccio più corto dell'altro, uhm, <smacks lips> un fulmine sulla maglietta che sembrava una, una "S" storta; insomma, era veramente penoso, anche se quando ero piccolino per me era perfetto. E te lo descrivo bene perché ce l'ho anc io sono un grande appassionato di fumetti e di quelli s diciamo che avevo fatto io, li ho conservati, li ho, ehm
Mh-mh. Ah, beh diciamo era era naif. Ecco esattamente, vole ero proprio curioso di sapere, perché ne parli, no, con un certo spirito critico, come se tu li avessi rivisti da adulto, e avessi fatto un po' una valutazione da esteta no, interessante; quindi li tieni come li tieni organizzati?
Certo. Sì, sì. Ma no, guarda, mhmm, non non ne ho tantissimi non me ne sono rimasti tantissimi, perché poi ho conservato più che altro quelli che facevo durante la le scuole medie e superiori. Però, li ho tutti in u in un in un raccogli sì, c diciamo quelli più recenti, perché quelli da fatti da piccolo, erano veramente, veramente inguardabili, che quasi non si potevano decodificare, no, per quanto erano erano storti. Però sì, li tengo in una una sorta di di raccoglitore. E le idee, diciamo, ehm, per disegnare venivano un po' da ovunque perché allora, ehm, da bambino io leggevo Topolino praticamente ogni settimana. Ehm, rubavo i Diabolik a mio zio, ehm, e poi come tanti, ehm, bimbi della della mia generazione, passavo i pomeriggi interi a guardare cartoni animati, no, tipo Ken il guerriero, Lupin. Quindi, credo che la mia testa in qualche modo fosse, ehm, un po' frullata da influenze, no. Ehm, perché a volte prendevo, magari, le scena di un fumetto e provavo a riscriverla con i miei personaggi, no. Quindi un setting in qualche modo lo lo trasportavo nel, ehm, nel mio disegno, e cambiavo magari dei personaggi, tipo
Mh. Oh. Quindi eri già grandicello. Mh. <chuckles> Chiaro. Uhm. No, questo denota comunque una bella una bella creatività. Senti, ma i tuoi, non so, erano contenti di questa cosa? Volevano che tu la canalizzassi in qualche modo in un'attività poi professionalizzante, magari anche facendo un liceo artistico, oppure non ti hanno mai forzato a fare nulla?
<tsk> Ma in realtà sì. Mhmm, i miei mi hanno sempre spinto a fare quello che in qualche modo mi mi piaceva, e e anche se loro erano molto attenti a cercare di focalizzarmi su quello che mi riusciva meglio, no. E quindi io, mhmm, diciamo da più piccolo, ho avuto 2 passioni fortissime che sono state, mhmm, il disegno all'inizio, e la musica successivamente. Ehm, però loro spinsero un pochino di più per la musica e infatti poi, a un certo punto, iniziai a a suonare il pianoforte. Però devo dire che erano abbastanza supportivi, eh, ehm, in qualche modo non mi hanno mai dato, ehm, critiche o giudizi troppo tranchant. Quindi sicuramente sicuramente
Mh-mh. Okay. Va bene, però poi, mi sembra di capire che, ecco, sei finito a fare tutt'altro, ecco. Non non, diciamo non è qualcosa che hai impiegato poi per, uhm, per avere una carriera in qualche modo improntata all'artisticità.
Mhmm, no, l'artisticità forse l'ho espressa più musicalmente, però devo dire che, ehm, una parte di hobby, ehm, uhm, legato appunto al disegno è rimasto, magari un pochino sopita, ehm, però sì, sicuramente, ehm, in qualche modo, diciamo, poi la musica è diventata, ehm, sovrastante. Mhmm, quindi vabbè, ti dicevo che i personaggi in qualche modo venivano appunto da tutte queste influenze esterne, e ricordo tipo che se leggevo un Diabolik dove c'era una scena di una rapina, che ne so, nel mio fumetto io lo facevo fare a Fulmine, no, il mio il mio supereroe. E e invece di scappare poi coi soldi, invece aiutava i ladri a restituirli; insomma, era tutto un po' moralista, no, quando si è sì!
Mhmm Sì, era un mix, no, tra Diabolik, Robin Hood, facevi un po' un gran mischione. Senti, ma te, traevi anche a ispirazione da qualche VHS, ecco, da qualche film Disney che ti piaceva particolarmente?
Sì, sì, sì. Mhmm, guarda, ero più sui cartoni animati giapponesi, che quando ero piccolo io negli anni '90 ci bombardavano letteralmente. Poi non avevamo le piattaforme che ci sono adesso, quindi comunque dovevi cercarti tu su, ehm, i canali, insomma dell'epoca, quello che, uhm, quello che ti piaceva. Però più più Disney io in qualche modo ero più orientato a, ehm, a volte a l'ultra violenza dei cartoni animati giapponesi che ci proponevano, no? Che mi sembrava più attinente al al tipo di di scrittura supereroistica che che piaceva a me. E mi ricordo che facevo una cosa
Mhmm. Chiaro. Mh, te ne ricordi 1 te ne ricordi 1 in particolare che ti appassionava? Magari anche un po' di nicchia, che veniva trasmesso su una TV regionale a degli orari improbabili? Te lo chiedo perché si sente dire spesso, ecco.
<tsk> Ma sì, al perché in effetti c'era il classico mainstream che poteva non essere: I Cavalieri dello Zodiaco, Ken o Ken il guerriero. Però c'era, ehm, un personaggio, mhmm, credo che si chiamasse, ehm, Ninja il Ninja Ninja Marmelade, una cosa del genere. Era era comunque un cartone un pochino più di nicchia che seguiva la storia di questo, ehm, ragazzo di un di un paesino, sì, che in realtà aveva studiato per essere un ninja, ma, ehm, la famiglia lo aveva spinto a iscriversi a una scuola normalissima, dove lui avrebbe un po' nascosto, no, queste capacità incredibili. Eh, e mi ricordo che era un po' diverso dal solito, la la struttura proprio narrativa, era un pochino più complessa, ehm, era meno banalotto. Però era anche più nicchia e mi ricordo che lo guardavano in pochi, eh, tra i miei amici, e sicuramente questo.
Mh-mh. Ninja. Okay. Mh-mh. Senti, con occhi più maturi, tu non so, perché ti appassionavano proprio, ecco, i fumetti di tutte le forme, diciamo, di espressione? Perché saresti potuto essere un appassionato anche della lettura in generale, però cosa c'era in particolare che ti appassionava del mondo della fumetteria?
Allora, mhmm, non lo so. Allora quando ci penso la cosa che mi piaceva di più, ehm, era che quel mondo che arrivava dal fumetto mi dava il modo per organizzare un po' i miei pensieri, no. Perché, cioè, disegnare e scrivere, ehm, mi costringeva a mettere ordine, no, a decidere un ritmo proprio co mhmm, per cui avrei poi raccontato una storia. Mi faceva decidere che cosa valeva la pena raccontare. Ehm, era proprio quel mix di, ehm, immagine e storia che, ehm, io leggevo, sì da fruitore, ma che poi mi obbligava in qualche modo a cercare di raccontare qualcosa in modo efficace, no, al allo studiare i dettagli che servivano per avere una comunicazione efficace, magari piacere poi all'eventuale lettore che mi immaginavo avrebbe letto, no, il il fumetto, no.
Ah, ecco e qua, quindi, mhmm, la domanda poi adesso mi sorge spontanea. C'erano dei lettori a parte i tuoi genitori? <chuckles>
Certo. Ah, guarda, qualche amico, ehm, <chuckles> pochi altri parenti, insomma. Ehm, diciamo che da piccolo, quando fai un fumetto e trovi qualche amico, qualche parente che lo legge, e in qualche modo si diverte o a cui piace, ti basta, no, non hai velleità di diventare un mangaka super famoso. Ehm, in qualche mo io r mi ricordo che addirittura, cioè, ero proprio ossessionato: prendevo i fogli A4, no, piegati a metà e li spillavo con la con la cucitrice di di mia madre. Sì, ma li li li spillavo proprio per farli sembrare un vero albo, capito?
Eh, li rubavi dalla stampate di tuo padre, ammettilo. Ah, d'accordo.
Ehm, poi prendevo i pennarelli Carioca, <clicks tongue> ehm, quelli che si incollavano tra loro, e coloravo tutto finché il foglio diventava quasi trasparente, che ne so, per fare una sorta di co di copertina, ehm, <smacks lips> e poi era e poi ero proprio maniacale, cioè, ehm, disegnavo, scrivevo i dialoghi, inventavo il titolo; sul retro scrivevo "Prossimamente: il ritorno di Fulmine", come se ci fosse
Okay, ti facevi proprio sì una specie di, ehm, come ti posso dire, di collana, no, come se usci giustamente cercavi di replicare quello che an tu andavi a fare magari in edicola tutte le settimane, no?
Sì, poi Sì, poi non avrei avuto magari il tempo di disegnare il seguito, capito? Però, quella scritta dava il s un senso di grande saga, no, che mi faceva sentire in qualche modo professionale.
Mh. D'accordo, interessante. Ma senti, hai, mhmm, parlato, no, brevemente di, ehm, manga, cose del genere, quindi immagino che tu abbia poi avuto modo di approfondire questa conoscenza, magari con dei viaggi in Giappone, non so, nei paesi comunque dove questi questa ti forma d'arte ha avuto origine?
Quindi Allora, ehm, devo dire la verità, non sono ancora riuscito ad andare in Giappone, mhmm, anche se è comunque un mio mio sogno. Penso che, ehm, prima o poi cercherò di organizzare, mhmm, un viaggio di questo tipo, anche perché poi vorrei avere il tempo per fare, ehm, tutto quello che, ehm, è necessario, lì ora, è un Paese che ha veramente ha 200.000 cose da vedere, sia a livello culturale e tradizionale, ehm, sia dal punto di vista di tutta la cultura "moderna", tra virgolette, giapponese; quindi devi avere almeno una ventina di giorni perché se no un po' ti perdi, ehm, la parte tradizionale, un po' ti perdi magari i negozi assurdi di gadget, di fumettistica che ci sono, che sono veramente incredibili, alcuni sono dei veri e propri templi, no, ehm, quindi lo s lo voglio organizzare sicuramente appena appena troverò una ventina di giorni liberi. Ho approfondito, mhmm, chiaramente, diciamo da lontano, ehm, leggendo, guardando documentari, interviste, tutto quello che è il mondo, insomma, dei dei manga.
Chiaro. Mh-mh. Sì, e poi comunque immagino ci sono delle fiere anche, no, in durante tutto l'anno, in svariate città italiane, a cui tu avrai almeno partecipato 1 volta, suppongo.
Sì, certo. <tsk> Sì, sì, sì, no, no, no, le fiere che, mhmm, del fumetto, quelle ogni volta che posso, soprattutto quando sono in Italia, ehm, ci vado. Perché mi piace a volte anche incontrare gli autori o comunque incontrare persone che hanno la mia stessa passione; quindi sì, sì, quello sicuramente.
Chiarissimo. Senti, ad oggi tu, ecco, questa, uhm, questa passione come la coltivi? Immagino tu abbia smesso di disegnare, però in qualche modo continui a consultare, a collezionare?
Allora collezionare sì, chiaramente crescendo, mhmm, come tic come ti dicevo, ho smesso di fare fumetti, ehm, ma non ho smesso di raccontare. Nel senso che, ehm, quel bambino, no, che faceva fumetti un po' brutti, e che cercava di di costruire mondi e storie, ehm, mi parla ancora, no, e succede ogni volta che, ehm, accendo un microfono o scrivo qualcosa. Ehm, a volte quando sto per iniziare un progetto nuovo, no, penso ancora un po' come quando ero piccolo: "Okay, da dove parto?" Cioè dal, ehm, dal titolo, dalla dalla conclusione? E mi viene da ridere perché in fondo, cioè, il metodo è lo stesso, se ci pensi. Solo che ora u uso un computer, anziché dei pennarelli, no, per fare una copertina. E anche l'idea del personaggio, no, è qualcosa che mi accompagna ancora oggi. Quando io faccio voce, lavoro molto con, mhmm, con la voce, faccio vari tipi di di comunicazione, mhmm, sia per podcast, sia per audiobook, sia per doppiaggio di di piccoli prodotti.
Mh-mh, mh, mhmm. Okay, quindi, sempre, comunque, un qualcosa di creativo.
Sì, sì, sì, sì, sta alla fine stai costruendo un personaggio, ehm, solo più complesso, no, una versione di te magari più più precisa, più coerente, più emotiva. Alla fine è un po' come se st mi stessi disegnando, come se stessi disegnando me stesso, però con la voce, no. Quindi forse un po' quel Fulmine, quel supereroe lì che disegnavo quand'ero piccolo, non era altro che un modo ingenuo, no, per iniziare a esplorare quella cosa lì, no, come sono, come mi racconto e quanto sono efficace quando racconto qualcosa, no, quanto sono efficaci i miei ganci?
D'accordo. Mh, assolutamente, quindi insomma, in soldoni, quello che vuoi dire, è che questo ti permesso di sviluppare poi delle capacità esportabili nella vita da adulto, anche in un campo che non è appunto quello della produzione artistica. Ho capito bene?
Sì, perché credo che sia proprio un esercizio, ehm, uno sforzarsi a creare qualcosa di nuovo, a improvvisare, a, ehm, diciamo strutturare un certo tipo di comunicazione efficace, no, che arrivi poi all'ascoltatore, al lettore, a seconda appunto di dove, ehm, la persona finale, il target, poi fruirà, ehm, di quello che racconti. E farlo nella maniera più, appunto, efficace possibile, perché adesso imparare a scrivere dei buoni ganci, no, che in qualche modo trattengano chi sta ascoltando o chi sta leggendo, magari un po' su un scio su un social per l' engagement, è molto, molto importante. Quindi io credo di aver imparato a, uhm, a scrivere, diciamo, delle degli incipit ficcanti, per come dire.
Mh-mh. Okay, no, no, ottimo. Senti, sei un po' nostalgico di quel periodo? Sai, è un po' tutto legato a un mondo vintage, dove, ehm, appunto non c'erano i supporti digitali, può essere vero per un libro ma anche per un fumetto.
Ma allora, sicuramente la mia nostalgia è legata un po' alla lentezza, no, a quanto era dilatato il tempo, e a quanto fosse meno frenetico il dover, mhmm, per forza, ehm, sfogliare un catalogo immenso di cose da guardare. E in qualche moda in qualche modo dovevi aspettare, no, ehm, la la cosa che ti piaceva da guardare, o la musica da ascoltare, perché dovevi
Mh. Sì, anche l'uscita successiva, no, dovevi per forza aspettare la settimana. <chuckles>
Sì, quindi questo tipo di lentezza, che poi un po' forse i giapponesi insegnano, ecco è quella che in qualche modo mi manca di più, in questa frenesia moderna.
Chiaro, beh, è un punto di vista totalmente condivisibile. Ti ringrazio davvero per la chiacchierata, l'ho trovata parecchio interessante.
Te delle chiacchiere. Alla prossima. Ciao.